Não, você falou uma coisa de skincare, de repente, uma coisa para pré-maquiagem.
Ah não, é. Não, de tratamento não, mas eu estava pensando alguma coisa assim, eh, para passar na pele que seja multiuso, sabe. Para gente que, por exemplo que é algo, pode ser batom, blush e sombra, não sei.
Hā. Cream? Ah, legal isso é interessante mesmo.
Porque ela não, ela diz: "Ai eu não gosto, eu não uso", mas toda vez que ela sai à noite, <chuckles> ela falou outro dia: "Ainda bem que a minha sobrinha deixou, eh, esse rímel e esse não sei que, tipo ela não comprou", a menina deixou na cama dela, e ela está usando porque para sair à noite é estranho você não passar nada nada, né. Assim, 0.
Tem uma marca. Hã. Tá lá. É.
Então talvez, acho que
É, pode ser uma coisa a se pensar, assim, você esse que é tudo, né. Agora eu não sei onde.
É, o batomzão vermelho seria legal como uma <chuckles> porque é quase um conselho, né, do tipo o batom vermelho, quando você dá um batom para sua amiga?
É, porque às vezes você não precisa de nada, só passa um batom vermelho olha, pega um pouquinho do batom vermelho e passa assim olha na no, e já é blush e é isso.
Na bochecha. É verdade, o batom vermelho ele é também um símbolo, né, do feminino. É quase que uma coisa meio. Poder é, seja mulher, pá! <chuckles> Batom vermelho. Assuma a sua feminilidade, pá! Batom vermelho.
É um símbolo, tipo de poder. Isso. Porque é uma é, porque é uma coisa que, é uma cor que fica bem para todo mundo.
É você acha? Tem 50 tons de vermelho não é, aí tem que ver.
É, o batom. É, aí depende da cor dela mas geralmente um batonzão vermelho, assim, se ela for mais branquinha de repente, não tão alaranjada, é tem que ver mais ou menos o as cores que ficam bem nela.
Os tons de pele, ah, mas é legal essa dica porque eu acho que o, dar o batom vermelho não é só o batom, é como se você estivesse falando para sua amiga, aqui ótimo, né. É não é isso exatamente olha seja você essa mulher poderosa que tem dentro de você, né. É tipo usar um salto agulha, mas o batom é melhor porque o salto não dá para dar sapato para os outros.
É um statement é. Isso, isso. E aí você. É. É, mas é um experi mas escreve uma cartinha.
Hum, que legal. Ai olha eu adorei essa conversa, gostei de todas as dicas, eu vou pensar aqui se dou chá com batom, batom e chá, muito obrigada. <laughs>
É por nada, se precisar estou aqui, está. Até mais.